Bah, ça montre aussi du respect pour tes invités, hein, de de prendre en compte, heu, tout ça et c'est ça qui fait une bonne soirée aussi, quand on se sent respecté et qu'on se ten pas invité, heu, mmh, c'est c'est l'é l'essentiel et hem
Exactement. Voilà. Et je voulais rebondir aussi, tu as parlé de foot parce que du coup, j'ai pas reb heu, je suis passé sur le le le foot. Là, c'est le le thème le plus simple. C'est-à-dire que, même ceux qui sont pas forcément fans, ils ont quand même un petit attrait avec l'ambiance, le fait que, heu, bah ils y en a, ils soient à fond dedans, donc du coup, d'un regard extérieur, ça peut être marrant à regarder, exactement, tu as juste besoin de te poser sur un canapé et et boire ta boisson et manger tes chips ou ta pizza, peu importe. En fait, c ça demande pas une participation active, comme si par exemple, quand tu joues à un jeu vidéo, il faut être un minimum bon, si on parle d'un sujet précis, bah, il faut avoir des choses à dire. Donc, là, au moins, le foot, tout le monde est détente exactement, même, j'ai déjà invité, bah, 2 amis qui se connaissaient pas, ils se sont connus et c'est en fait, c'est l'amb le la soirée foot, c'est la soirée la plus simple, vraiment.
Ouais. <chuckles> Mais c'est ça, oui, c'est que vous créez l'ambiance! Oui. Oui, là, de toute façon, heu Voilà. N ouais, c c c'est la soirée que tu fais le plus, où il y a d'autres thèmes de soirée que tu fais souvent, heu, qui reviennent quand même?
Bah là, ça va ça dépendait de mon abonnement Canal Plus. Quand j'étais abo ab abonné, bah c'était la soirée que je faisais le plus. Quand j'ai coupé l'abonnement, c'était la soirée que j'organisais le le moins, mais sau en tout cas, c'est vrai que c'est la plus simple et là, heu, je dis même à mes potes, enfin, voilà, parce que, bon, chez moi, c'est pas un palace, non plus, mais vous pouvez ramener des potes, il y'a pas de problème et tout, et cetera, parce que je sais que ça se ça réunit. Après bon, c'est vrai que bon, j'ai tout n'est pas tout rose non plus quand tu fais une soirée de de foot, parce que forcément, il peut y avoir des tensions entre 2 équipes, forcément il y a il y
<laughs> Ouais, ouais. Ouais, bien sûr. Ouais, tu as déjà eu des problèmes? Tu as déjà eu des problèmes lors de ces soirées? Enfin pas des problèmes, mais des des petites tensions?
Non, mais ça va vanner, ça ça c ça va jamais très loin ça va jamais très loin, mais des fois, heu, à force d'entendre des critiques et cetera, bon, bah, ton esprit supporter, il va revenir, il va du coup, il va rétorquer, s s voilà, ça ça part jamais très loin mais c'est vrai que des fois, à un moment le ton va monter mais dans le feu de l'action, c'est à dire après le match, on oublie et on rigole et cetera, mais pendant l dans le feu de l'action comme quand quand on joue à un jeu compétitif, hein, le ton peut monter, on peut dire: «Tu as de la chance!» et cetera, bref, mais après ça ça redescend assez vite parce qu'au final, je connais les gens qui sont autour de moi et ça va jamais trop loin, non plus, hein.
Ouais, il prend le dessus. Ouais. Ouais, bien sûr. C'est